เรารู้สึกว่าเพื่อนสนิทของเราในช่วงเนี้ยค่ะ เขาเปลี่ยนไปเยอะเลย อาจจะเป็นเพราะว่าเราด้วยกัน 2 คนเนี่ยอยู่จังหวัดเดียวกันเนาะ แต่ทีเนี้ยเขาอะย้ายไปอยู่ตามแฟนเขาต่างจังหวัด ทีนี้เนี่ยเราก็เลยรู้สึก ว สัมพันธ์ของเราเนี่ยมันเริ่มห่างเหินกันแบบแปลกมาก ๆ จนปนแอบเป็นห่วง แบบเนี้ยค่ะ เราเองเนี่ยก็อยากจะมาทั้งระบาย แล้วก็อยากปรึกษาคุณอะค่ะว่า ความรู้สึกของเราแบบเนี้ย เราคิดแล้วก็กังวลมากเกินไปหรือเปล่าคะ?
อืม อืม อืม อืม จริง ๆ เรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ แล้วก็เป็นเรื่องปกติเลยนะคะ สำหรับแบบว่าการที่เพื่อนเราแบบไปมีแฟน แล้วเขาก็แบบห่าง ๆ ไป จริง ๆ แล้วอาจจะไม่ต้องกังวลขนาดนั้นก็ได้อะค่ะ อืม อาจจะไม่มีอะไรขะ เอ่อ อย่างที่เรากังวลก็ได้ แต่ว่าอันนี้ถามเพิ่มได้ไหมคะว่า เอ่อ มัน มันเกิดขึ้นนานไหมคะ? แล้ว มันค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป หรือว่าอยู่ ๆ ก็กะทันหันเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ?
อ อืม ค่ะ คือว่าเริ่มแรกอะ เพื่อนเราอะ มาปรึกษาค่ะว่าจะเลิกกับแฟนคนนี้นะ เพราะว่าแม่อะไม่อนุญาตให้เขาแต่งงานด้วย เพราะว่าเหมือนแฟนคนเนี้ย เหมือนเขามาเอาเปรียบเพื่อนเรา แบบว่าเหมือนเพื่อนเรารวยอะ แล้วเพื่อนเราก็อยากไปแต่งงาน แล้วคราวเนี้ยเขาจับโป๊ะได้ค่ะว่า เอ่อ ผู้ชายคนเนี้ยเหมือนพยายามหลอกให้เพื่อนเราอะ เอ่อ ขายบ้านที่พ่อแม่อะให้ ทีนี้ก็เลยไม่ได้ กันเลยค่ะ เรื่องใหญ่มาก เสร็จทีนี้เนี่ยเพื่อนเราก็มาพูดกับเรานะว่า "เออ เราคงต้องเลิกแหละเพราะว่าผู้ชายนิสัยไม่ดี Blah Blah Blah" วันหนึ่งเพื่อนก็ย้ายไปอยู่กับผู้ชายเลยค่ะ เราก็เลยแบบ "อ้าว!"
อืม อ๋อ โอ้ อืม อ๋อ อ้าว อ๋อ
ใช่ อ้าว! งงเลย
อ อ๋อ โอเค อันนี้ถามเพิ่มเติมได้ไหมคะว่า แล้ว แล้วทางคุณอะค่ะ แบบเคยเจอตัวผู้ชายคนนี้แล้ว หรือว่าเคยคุย เคยมี มี เคยคุยอะไรกันบ้างไหมคะ เรารู้สึกว่าทางผู้ชายเนี่ยเป็น เป็นยังไงอะค่ะ เพราะว่าจริง ๆ อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นหรือเปล่า หรือว่าจริง ๆ แล้วเขาเป็นอย่างนั้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเขา เขามีลักษณะเป็นยังไงเหรอคะ? ตามความรู้สึกของเรา
ก็ตอนแรกอะเราไม่ได้รู้สึกว่าเขานิสัยไม่ดีอะไรเลยนะคะ เขาก็ดูเป็นคนที่ช่วยงานเพื่อนเรา แล้วก็ อ่า อาจจะดูหล่อด้วยแหละ แล้วก็เขาก็เป็นทหาร อะไรแบบเนี้ยเนาะ ดูดีแบบนี้ในระดับหนึ่งเลย แต่ด้วยความที่เราอะไม่เคยรู้ความจริง แต่แม่เพื่อนน่ะมาเล่าให้เราฟังเสียมากกว่า ในส่วนของเพื่อนเราอะ ก็ชอบเล่าว่าแฟนของเพื่อนน่ะเคยนอกใจ อา อันนี้ส่วนหนึ่ง แต่ว่าแม่เพื่อนเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังอีกส่วนหนึ่งว่า แฟนของเพื่อนเนี่ยเคยเหมือน แบบหลอกให้เพื่อนน่ะพยายามขายบ้านแล้วก็เอาเงินอะไปลงทุนให้เขา
อืม อืม อ อ๋อ อ๋อ อ๋อ โอเค ค่อนข้างจะเห็นจากพฤติกรรมหลาย ๆ อย่าง รวม ๆ กัน แล้วก็จากทางที่ ที่เพื่อนคุณแบบเหมือนเขาไปเจอ ประสบกับแฟนเขาจริง ๆ แล้วก็ทั้งทางคุณแม่ด้วยเนาะ อืม แล้ว แล้วแบบนี้ระหว่างที่เขาคบกันน่ะค่ะ ทาง ทางเพื่อนเขาก็มาปรึกษากับ กับเราตลอด ใช่ไหมคะ?
คือช่วงแรก ๆ อะค่ะ เขามาปรึกษาเรานะ แต่พอเขา อยู่กับแฟน ในช่วงที่เขาอะมาบอกเราว่าจะเลิกแล้ว เพราะว่าไม่ให้แต่งงาน ที่บ้านไม่ให้แต่งงาน เขาก็ ไปค่ะ 1 คือเล่น Social น้อยลง 2 คือเวลาเราทักไปอะไม่ตอบ แต่ก็จะไปตอบอีกวันหนึ่ง แล้วก็เพื่อนเรา โดนตัดขาดจากที่บ้าน แบบเนี้ยค่ะ อารมณ์แบบว่าตัดขาดจากมรดก แบบเนี้ย เพื่อนก็เลยต้องไปสมัครงานใหม่ ทำงานใหม่ ที่แบบว่าหาเช้ากินค่ำ ที่ไม่ได้สบายเหมือนเมื่อก่อนแล้ว แบบนี้ด้วยอะค่ะ
อืม อืม อืม อืม อืม อือ ๆ ๆ อืม อ๋อ อ๋อ โอเค แล้ว แล้วระหว่างเนี้ยค่ะ พอ พอเขาย้ายไปอยู่กับแฟนแล้ว เหมือนพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยน อันนี้เรายังมีการติดต่อกับเขาอยู่ เรื่อย ๆ ไหมคะ?
คือแทบไม่ได้ติดต่อเลยค่ะ ปัจจุบันที่เรารู้สึกกังวล คือก่อนหน้าเนี้ยเราก็ไปเช็กกันว่า เออ แฟนเพื่อนอัปเดตอะไรไหม ปรากฏว่าแฟนเพื่อนลบเราออก ออกจากแบบ การเป็นแบบ เฟรนด์ อะ เหมือน unfriend ไปแบบว่า เฮ้ย งงเลยแบบว่า "เอ๊ย ทำอะไรผิดรึเปล่า?" เสร็จทีเนี้ย อีกวันหนึ่งเนี่ย เพื่อนก็โพสต์ สเตตัส อะค่ะ ประมาณว่าเหมือนชีวิตเขาดูเศร้า ๆ เหมือนมีความรู้สึกกังวล แต่ก็เหมือนไม่บอกใคร เราก็ direct ไปนะคะว่า เออ "เธอเป็นอะไร?" เพื่อนก็แบบไม่ตอบ แล้วเพื่อนก็ ดีลีต โพสต์นั้นไปเลยค่ะ
อ๋อ อ๋อ ๆ อ๋อ ค่ะ อืม อืม เอ่อ จริง ๆ เขาอาจจะมีความกังวล แต่ว่าอาจจะไม่อยากให้ ให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเป็นห่วง แล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นเป็นห่วงด้วย ก็เลยอาจจะ นี่ ล ถ้ามองในมุมมองเขาอาจจะอยาก อยากจะจัดการปัญหาด้วยตัวเองหรือเปล่า อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นไป ได้ก็ ย ลอง เคย เคยลองเปิดใจคุยกับเพื่อนไหมคะ? หรือว่าเขาพยายามหลีกเลี่ยงตลอด? หรือว่ายังไงบ้างไหมคะ?
ค่ะ อืม แรก ๆ อะค่ะ เราพยายามเปิดใจกับเพื่อน ด้วยความที่เพื่อนอะค่ะเขาอะทะเลาะกับแม่ เพราะว่าแม่เขาอะไม่อนุญาตให้แต่งงาน เราก็เลยเหมือนพยายามบอกว่า เออ ไม่ต้องไปทะเลาะหรอก แบบ ณ ตอนเนี้ย คือมันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วเนาะ แบบ "อยากกลับบ้านไปหาแม่บ้างไหม? ไปเยี่ยม" แบบเนี้ยค่ะ คือกลายเป็นว่า เราไปแนะนำเขาแบบเนี้ย เหมือนเขาก็เริ่มอาจจะตีตัวออกห่าง เพราะว่าเห็นว่าเราอะ ไม่เข้าใจที่แบบ ความรู้สึกของเขาที่แบบว่าโดนแม่กระทำแบบนี้ หรือเขาโกรธแม่ เพราะอะไร? แบบเนี้ยค่ะ
อืม อืม อืม อืม ๆ อืม อ๋อ อ๋อ อ๋อ เขามองว่าเราไม่เข้าใจเขาไป ร ไป ไป ไปใน เวย์ นั้นแทน โอเค อา แล้ว แล้วตอนนี้เรายังสามารถติดต่อเขาอยู่ได้ไหมคะ?
ใช่ค่ะ อืม ติดต่อได้ค่ะ แต่ว่าตอบนานมาก ช้ามาก แล้วก็เหมือนตอบแบบไม่ ไม่อยากอธิบายว่าตัวเองอะเป็นอะไร เหมือนเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมา ระบายกับเราก็ได้ เหมือนเรารู้สึกว่าเขาอะตัวติดกับแฟนเขาตลอดเลย เราก็เลยรู้สึกเหมือนแฟนเขาอะไม่อนุญาตให้เพื่อนเราอะคุยกับเราหรือเปล่า แบบนี้ค่ะ?
อ๋อ อืม อืม อืม อืม อ๋อ โอเค งั้น งั้นลองแบบนี้ไหมคะ ก็คืออยากจะให้คำแนะนำว่า แบบบางทีคือเราพยายามบอกให้เขาเห็นน่ะค่ะ แล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าเราอะยังเป็นเพื่อนที่เขาเนี่ยสามารถ เอ่อ พึ่งพาได้อยู่นะ ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิม แล้วก็ยังเป็นห่วงเป็นใย อย่างเงี้ยค่ะ อาจจะส่งเมสเซจเนี่ยไปให้เขาแบบ เอ่อ เรื่อย ๆ แต่ว่าไม่ต้องถี่เกินไปจนเขา อาจจะทำ ทำให้เขาเนี่ยอึดอัดใจก็ได้ แต่ว่าพยายาม เออ แทรก อะไรตรงนี้ อย่างเช่น อย่างเช่น เออ วันสำคัญ วันเกิด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีการ อาจจะลงรูปเนาะ หรือว่า อวยพรวันเกิดเขาไปว่าแบบ เออ แฮปปีเบิร์ท์เดย์ แล้วก็ โอเค บอกให้เขารู้ว่า เราอะยังพร้อมที่จะ เอ่อ สนับสนุนเขา ยังอยู่ข้าง ๆ เขาอยู่ตรงนี้นะ ถ้าพร้อมเมื่อไรเนี่ยก็ เออ กลับมาได้เสมอ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนไม่ต้องไปกดดันเขา จนเกินไปก่อน อย่างเงี้ยค่ะ ถ้า ถ้าจะลองเริ่มแบบเนี้ยน่าจะโอเคไหมคะ?
ค่ะ อืม ใช่ ก็จริงค่ะ ก็ล่าสุดเราก็ อ่า ไปแฮปปีเบิร์ทเดย์เพื่อนแหละ เมื่อสัก 2 เดือนที่แล้วมั้ง คือเขาก็ตอบ อะไรแบบเนี้ย ปกติ แต่คือมันจะเป็นอารมณ์แบบบางช่วงที่เขาอารมณ์แบบว่าแฮปปีกับชีวิตตัวเอง แล้วก็บางช่วงก็เป็นอารมณ์แบบหายไปเลย เพราะว่าไม่รู้ว่าเพื่อนน่ะมีปัญหา แต่ว่าเหมือนเราอะสังเกตว่า เออ เขาน่าจะมีปัญหานะ แบบเนี้ย แต่เนี่ยสิ่งที่มันผิดปกติในช่วงนี้เลยอะค่ะ เพราะว่าเพื่อนเราอะอีกคนหนึ่งอะ ทักมาว่า "เออ แบบมันมากดไลก์รูปเธอบ้างไหม?" อ่า ทีเนี้ย เออ จริงเนาะ เออ เพื่อนคนเนี้ยไม่มากดไลก์รูปเราเลยค่ะ แบบว่าในช่วงเวลา ประมาณสัก 4-5 เดือน แบบเนี้ย คือไม่กดเลย แต่ว่าเพื่อน
อา อ๋อ อืม อืม อืม อ๋อ อ๋อ อืม อืม เหมือนเขาหายไปเลยจากแบบ social ด้วย
นางเล่นไอจี อะไรแบบนี้นะ
อืม อืม งั้น นั่นแหละค่ะ ก็เนี่ย ไม่หาย ก็คือยังเล่นอยู่ แต่ว่าแค่เขาไม่ ไม่แสดงตัวตนออกมา <chuckles> ไม่มากด ไลก์ อืม จริง ๆ เขาอาจจะมี เอ่อ ความคิด อะไรในใจ แต่ว่าเขาคงอยากจะจัดการด้วยตัวเอง อย่างที่บอกเนาะ เราก็ไม่สามารถ เอ่อ เปิด เปิดใจขับ กับเขาได้ เพราะว่าเขายังค่อนข้างปฏิเสธอยู่ อาจจะแบบ อย่างที่เราแนะนำค่ะว่า ค่อย ๆ แบบค่อย ๆ หยอดอะ เหมือนเราไปจีบ จีบคุณ อย่างเงี้ย แบบ อืม ให้เขาค่อย ๆ เปิดใจ แบบว่าค่อย ๆ หยอดไปว่าแบบ "เออ เป็นไงบ้าง?" เหมือนทักทายไปสนุก ๆ ขำ ๆ อย่างเงี้ยค่ะ เออ วันนี้ ร หรือ หรือว่าวันนี้เราไปทำอะไร ไปเจอเพื่อนเก่ามา อะไรอย่างเงี้ย ก็บอก "เออ วันเนี้ยไปเจอคนนี้มานะ แบบ เออ นึกถึงแกเลย คิดถึงนะ" อะไรอย่างเงี้ย "มี เป็นยังไงบ้าง? อ อัป เอ่อ อัปเดตให้ฟังได้นะ" อะไรอย่างเงี้ย คือค่อย ๆ หยอดไป อย่างเงี้ยค่ะ อา เขา วันหนึ่งเขาอาจจะแบบ เออ พอเห็นเมสเซจเรา เขาอาจจะนึกขึ้นได้ว่าแบบ เออ มันก็มีเพื่อน เราที่ยังคอยรับฟังเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีเขาอาจจะนึกขึ้นมาได้ แล้วก็กลับมาคุยเปิดใจก็ได้ หรือว่า ถ้า อันนี้เราไม่รู้ว่า ว่าทางคุณสะดวกไหม อย่างเช่น แบบว่าอาจจะ แกล้ง ๆ นะคะแบบว่า บอกไปว่า "เอ๊ย! อันนี้" เออ ถามเพิ่มได้ไหมคะว่า รู้ไหมคะ ว่าเขาอยู่โซน ๆ ไหน จังหวัดไหน? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม จริง ๆ ก็ไม่หายนะ อืม ใช่ อืม อือฮึ อืม อืม ค่ะ ไกล มากค่ะ คือเราอยู่แบบโซนใต้ ส่วนเขานี่ย้ายไปเหมือนแบบใกล้กับกรุงเทพเลยค่ะ
อ้าว ไกลมาก อืม ก็ หรือว่าถ้าเรามีธุระที่เราจะต้องไปใกล้ ๆ เขา อย่างเงี้ยค่ะ อาจจะบอกเขาก็ได้นะคะว่าแบบ "เฮ้ย เราจะไปตรงนี้นะ เอ๊ย มาเจอกันไหม?" อะไรอย่างเงี้ย "ใกล้ ๆ กัน" ล เอ่อ หรือแบบเหมือน เหมือนพยายามเข้าไปหาเขาให้มากขึ้น แต่ว่า ไม่ ไม่ทำให้เขา ไม่ ไม่กดดันเขา แล้วก็ไม่ทำให้เขาอึดอัด แต่ให้เขาเห็นว่าเราอะยังอยู่ข้าง ๆ เขาเสมอ ทำให้เขาเห็นว่า เอ่อ เขามีตัวตนสำหรับเพื่อนนะ อะไรอย่างเงี้ย อืม อาจจะลง แบบถ้าคิดถึง อย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าอาจจะลง ลงรูปแล้วก็ เอ่อ แท็กรูป รูปที่แบบเป็นโมเมนต์เก่า ๆ กับเขา อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อาจจะแท็กเขาไปว่าแบบ เอ่อ แบบเหมือนให้เรา ให้เขารู้ว่าเราอะ เอ่อ คิดถึงเขานะ อะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม อืม ก็เป็นไอเดียที่ดีค่ะ เหมือนทางเนี้ยก็เหมือนพยายามที่จะใช้วิธีนี้คล้าย ๆ กันเลย แต่ว่าเหมือนเขาเองเนี่ย ก็ไม่ค่อยจะเปิดใจ หรือว่าบางทีแบบ ว ไม่อนุญาตให้แบบมาเจอเราก็ได้ แบบเนี้ย เราก็เคย เคยไปกรุงเทพ อะไรแบบเนี้ย ก็ชวนเขามานะ เขาก็แบบ "เออ ไม่ว่างทำงาน" แบบเนี้ย แต่เราก็เข้าใจแหละ ก็เพื่อนอีก พยายามปลอบใจแล้วนะว่า "เออ บางทีก็ต้องปล่อยให้เพื่อนไปมีชีวิตของเพื่อนด้วยแหละ แบบเราก็แค่ เอ่อ ซัปพอร์ตอยู่ห่าง ๆ ก็พอ" ก็ยังไงวันนี้เนี่ย ขอบคุณมากเลยค่ะ เพราะว่าจากที่เรารู้สึกกังวลน่ะ เรารู้สึกหายกังวลแล้ว แล้วก็เริ่มรู้สึกแล้วว่า เออ บางทีอาจจะต้องรอระยะเวลา แล้วเดี๋ยวเพื่อนอาจจะทักมาเองก็ได้ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ ที่ให้คำปรึกษานะคะ
อืม อืม อืม อือฮึ อืม ๆ อืม อืม อืม ๆ ใช่ อืม อืม ได้เลยค่ะ ก็เป็น ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ให้ ความสัมพันธ์กับเพื่อนเนี่ยยังดี แล้วก็สามารถกลับมา เอ่อ แน่นแฟ้นกันได้อีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นกำลังใจให้ ยังไงก็สู้ ๆ นะคะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ